ま、その、やろうと本来やろうと思っていることが、なかなか時間がうまく効率よく時間を使えないということでしょうね。
そうですね、効率よく時間を使っていないって気づくんですね。うん、なので、あと、瞑想をやろうと思っても、あの、雑念が入って瞑想っていう中に入れないんですね。ま、すごいトレーニングしてみたんですけど、その、瞑想状態に入った時、今までなくって。も、どうやったら瞑想状態に入れるんだろうっていう。もう邪念っていうんですかね、も、それで、ま、私は、ま、頭の中は、ぐるぐるぐるぐるしてるわけなので。なんか、それがね、なんか、うまく、うーん、集中できるようになったら、ああ、何でしょう、そういう瞑想状態にも入れるのかなって。それ、すまあ、瞑想状態に入れるってことは、集中すできるってことにもなるのかな、と思ったりするんですよね。
うーん。 はい。 うーん。 ああ、なるほどなる はい。 うーん。 うーん。 はい。 うーん。なるほ
それがちょっと、瞑想状態になった時ないので、わかんないんですけどね。うーん。
あ、あ、はい。なので、この、ちょっと、集中を阻害するものって、なんか、デジタル系のものに限らず、ちょっと、その、いろいろやっている中で、なんか考えが思い浮かんでしまうか感じなんですかね。うーん。うーん。それはずっと、ほんそういう感じだったんですか？それとも、なんか、ご自身の中で、あ、ここをきっかけに、なんか、こういうこと、考えること多くなっているな、みたいな、なんか、節目みたいなあったんですか？
ええ。 そうなんですよ。そうなんです。ええ。なので。 いや、まあ、常にもともと、そういう性格なんでしょうね。なんか、まあ、改めて、いや、そうなんだなっていう。ま、でも自分の中で、まあ、気づいた時は、これ終わらせてから次行くよっていうのは、あの、私の頭の中で、うーん、誰かが命令してるんですけれども。うん、それをですね、うううとか言いながら、いやってるんですね。<laughs>
うーん。はい。 はい。 うーん。 はい。 うーん。
うーん、うん。
その、ちょっと雑念が湧いた時も、それに抵抗しながら行くけど、ま、負けてしまうこともあるっていうことですね。
あ、そうそうそうそう。 そう、あるんですね。うーん、そうなんですよ。
その雑念に行ってしまった時って、元にもう復帰するまで、もう完全に忘れちゃう感じですか？元やってたこと。そのいっかい、その揺れ動いている間は、覚えているかもしれない。それ一旦振り切ってしまうと、元に戻るのは、もうちょっと難しい感じですか？
ええ。 いや。 うんうん。 えっと、戻った時にですね、ええと、どこまで行ったっけ、から始まって、で、それが無駄だなって、毎回思っちゃうんです。ああ、まあ、これ、<chuckles> これさ、ここまで終わらせておけば、そんなこと考えなくて済むのに、っていうふうに思っちゃうんですよね。うん。
はい。 はい。 うーん、なるほどなるほど。 ああ、なるほどな。